Dijital gizlilik için, eee, neler yapıyorsun?
Eee, dijital gizlilik için sosyal medyayı daha dikkatli kullanmayı deniyorum, eee, ve telefonumdan sürekli konum ve mikrofon olarak, eee, kullanılan uygulamalara dikkat ediyorum ve d biraz da içerik paylaşırken dikkat ediyorum konum olarak.
Hı hı. Evet, içerik paylaşmak derken mesela Instagram'da, eee, paylaşım yapıyor musun? İşte sto story atıyor musun veya işte, eee, fotoğraf paylaşıyor musun? Yaptıklarını, ııı, sık sık paylaşıyor musun?
Eee, evet genel genellikle dışarı çıktığımda veya bir a etkinlik yaptığımda arkadaşlarımla genelde sık sık fotoğraf paylaşırım ama, eee, daha çok, yani, bu aralar gizli tutmaya çalışıyorum. Çünkü, yani, sonuçta şu anda saldırılar oluyor. Gi dijital olarak kişisel veriler, eee, yani, risk altında.
Hı hı.
Aslında biraz daha dik
Mesela aaa, saldırılardan kastın, eee, mesela senin Instagram'ındaki özel hayatınla ilgili bilgilerinle alakalı, eee, korkuların, çekincelerin mi var? Yoksa mesela eb herkesin banka hesabı var telefonunda, onunla alakalı finansal açıdan, eee, birtakım korkuların mı var?
Evet. I hı. Eee, aslında şöyle, eee, di yani, banka veya değerli eşyaların bulunduğu bilgiler, eee, aslında ufak bir korku yaratıyor bende. Çünkü, eee, sosyal medyada, yani, düzenli olarak ve her şeyi açık açık paylaştığınız zaman, sonuçta profilimiz gizli de olsa arkadaşlarımız veya art niyetli kişiler, emm, yani bu bunları bi art niyetli kullanabilir veya bir saldırı düzenleyebilir. Veya, ımm, emm, casuslar olmak üzere internetten, eee, bunlar da gizliliğimi, eee, alt etmeye çalışabilir. Bu durumda, emm, yani Uluslararası Şu an Hollanda'da yaşıyorum. Aslında burada dijital olarak çok, eee, bir risk yok fakat, aaa
Anlıyorum. Haklısın. Hı hı. Neden peki, yani, Hollanda'nın e bu konuda özelliği, eee, nedir? Eee, çok mu iyi güvenlik önlemleri var? Biraz açmak ister misin ma yaşadığın ülkeyi bize?
Eee, tabii burada, eee, bir kere fi ifade özgürlüğü ve paylaşım özgürlüğü olarak, eee, serbestlik var ve internet altyapısı olarak, ııı, ve cihaz güvenliği olarak da bence bir, eee, ekstra güvenlik sağlıyor bu konuda.
Harika, güzel bir şey bu.
Eee
Dijital olarak, eee, ııı, yani, mühendisler Hollanda'da iyi çalışıyor diyorsun. Eee, yani, sen senin güvenini kazanmışlar ki, eee, senin de çekincelerin, korkuların var aslında, eee, dijital gizlilikle alakalı. Eee, peki, eee, yani, iii, mesela nelere güvenmiyorsun? N neler, eee, seni, eee, çok mesela korkutuyor? Hani, şu olabilir, bu olabilir, kullandığın uygulamalar olsun veya banka uygulamaların olsun veya telefonla alakalı.
Bence öyle. Evet. <chuckles> Eee, evet, yani, gibi gibi. Evet, eee, aslında, ııı, yani paramı koyduğum bir yerde dijital olarak, yani sonuçta şu anda paramızın çoğu artık nakit değil, dijital, eee, döneme geçiyor. Evet, dijital bankacılık. B bence bu dönemde, eee, paramız ve kişisel mal varlığımız biraz daha tehlikede olabilir. Çünkü yani bildiklerimiz de sınırlı bu konuda. Eee, çünkü
Evet. Hı hı. Dijital bankacılık, evet. Peki, sen bu konuyla ilgili ne yapıyorsun? Yani atıyorum, eee, paranı bankada, eee, dijital olarak tutmuyor musun? Eee, bir belli bir kasada mı tutuyorsun? Eee, yoksa n ne bileyim bazı sigortalar var işte dijital, eee, hesaplara belli bir miktara kadar. Bunları mı yapıyorsun? Yani aldığın bir önlem var mı bununla alakalı?
Hı hı. Hı hı. Eee, aslında şu anlık buradaki Hollanda bankasını kullanıyorum. Eee, paramın bir kısmı için, eee, ama ta onlara da yani şu an tam olarak güvenmiyorum, çünkü uluslararası bir saldırı düzeyinde yine kamuya açık bir, iii, marka sonuçta banka.
Çok mantıklı. Evet. Ama önlemler, eee yani güvenlik bariyerleri, eee, kullandığın bankanın vardır, eee, hâliyle. Eee, onlar da bu işler için ciddi paralar harcıyorlar dijital gizlilik için, eee, sana bir hizmet veriyorlar sonuçta ve bunun için de ciddi paralar harcıyorlar. Bu sana yeterli gelmiyor mu? Bu yeteri güveni vermiyorlar mı sana sence?
Eee Bi evet. Hı hı. Evet. Eee, evet, aslında şu anda yani b tamamen de dijital olarak göründüğü için tam olarak bana güven vermiyor diyebilirim. Eee, daha çok, eee Yani bi kı ımm, sanal cüzdan olarak, eee, tutmaya çalışıyorum, ekstra harici bellek üzerinden, eee, paramı.
Nasıl oluyor biraz, eee, anlatır mısın? Yani sanal cüzdandan kast nedir? Yani sonuçta o da sanal ve o da dijital, onun da, eee, sonuçta güvenliği aynı, eee, programlar tarafından sağlanıyor. Daha mı güvenli oluyor? Şunu mu kastediyorsun? İşte mesela kredi kartı alışverişlerinde, online alışverişlerde, işte, sanal kart üzerinden mi yapıyorsun mesela onu mu, eee, belirtmek istiyorsun?
Hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Eee, e evet. Te t tam olarak, eee, yani yakın, eee, di öyle diyebiliriz. Emm, mesela internet alışverişlerinde, eee, ödeme bilgisini girerken kendi kartıma asla girmem veya kredi kartıma asla girmem. Eee, daha çok uluslararası olarak bilinen, eee, otomatik banka kartları, banka kartlarını kullanırım. <clicks tongue> Emm.
Anladım. Çok mantıklı. Eee, yani ödeme araçları eee, nı kullanarak kart numaranı gizlemiş oluyorsun. Bu da çok hâliyle çok a aslı akıllı bir hareket. Dijital gizliliğini, iii, banka kartının gizliliğini sağlamış oluyorsun.
Imm, evet. Evet, bu şekilde.
Peki, ımm, e eee, böyle, eee, v işte, VPN gibi, eee, ondan sonra, eee, çeşitli bilgilerin gizlendiği programlar ekstra para verip kullanıyor musun mesela yoksa çok önemsemiyor musun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, aslında daha önce VPN kullandım Türkiye'de yaşarken çünkü çoğu, eee, ç eee, çünkü çoğu web sitesine ve sosyal medyaya, e erişim engeli getiriliyordu Türkiye'de.
Niçin kullanmıştın? A, anladım. I hı.
O zaman, ııı, VPN kullandığım olmu
Bu erişim duvarını aşmak için VPN kullanmıştın ama güvenliğin için daha önce, eee, VPN, eee, kullanmadın. Peki emm, şey kullanıyor musun onu da merak ettim, böyle, eee, bilgisayarlarda falan vardır. Eee, virüs programları, bilgisayarın, eee, n işte, ele geçirilmemesi için kullanılan telefon, bazı telefonlarda da var ama, eee, ö bunlara, böyle, para harcar mısın yoksa çok umursamaz mısın?
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Eee, aslında çok umursamam çünkü, eee, yani, şu an kullandığım işletim sistemleri, telefon ve bilgisayarım olarak, eee, daha çok kapalı işletim sistemlerini tercih ediyorum. Eee, ööö, yani, çok genel olarak herkesin kullandığı, eee, pencereler değil de daha çok, emm, yani, kapalı işletim sistemi olarak kullanıyorum. Iıı, ve ayrıyeten de, ööö, ücretli olarak abonelik program almak istemiyorum çünkü, aaa, aldığımız o uygulamalar da geliştiricisi kim veya sağlayıcısı kim, onlardan da tam emin olamıyoruz. Aslında on onlar da, yani, hani, eee, bilgilerimizi ele geçirebilir "koruma" adı altında.
I hı. Anlıyorum. Hı hı.
Satın aldım.
Yani, bayağı oldukça dijital, eee, gizlilik konusunda çok güvensiz biri olduğunu anlıyorum. Yani, hani, kullanacağın, eee, eee, gü güvenlik programına bile gü güvenmiyorsun. Dolayısıyla bu, böyle, bir, eee, arka arkaya silsile ama bir şeylere de güvenmek lazım, mecburuz sonuçta. Emm, şeye inanıyor musun? Yani, hiçbir şeyimiz aslında artık gizli değil, yani, şu telefonları kullanıyoruz, işte, eee, WhatsApp kullanıyoruz, konuşmalar, eee, bir yerlerde saklanıyor. Görülme ihtimali görülüyor da belki bi bir kısım i insan, eee, kişiler tarafından. Eee, gizlilik, yani, dijital ortamda gizlilik oldukça zor diye düşünüyor musun, yani?
Eee, ve biraz böyle <chuckles> Yani, sonuçta güvenli Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Eee, tam olarak öyle düşünüyorum çünkü, yani sonuçta şu an dijital olarak kullandığımız tüm her şey, eee, başkalarının ve başka markaların ve başka insanların üretmiş olduğu ve geliştirmiş olduğu şeyler ve şu anda da günümüzde hâlen devam ediyor olarak, eee, tamamen onların kontrolü altında. Yani mesajlaşma uygulamaları veya video uygulamaları olarak tamamen onların elinde olduğu için aslında tam olarak da bana güven vermiyor yani. Sonuçta ne kadar gizlilik önemli falan deseler de sonuçta tüm mesajlar ve fotoğraflar o onların sistemlerinde, onların cihazlarında. Tabii aslında bunu da çok yani kafaya takmamak lazım sonuçta. Yani olursa olacak.
Muhakkak. Peki Evet. Hıı. Hı hı. Bir yerlerde. Hı hı. Sanki. Yani, eee, sonuçta bir yerler bi bir, iii, bilgiler bir yerlerde, eee, saklanıyor. Hani bunu zaten, iii, hiçbir şey kullanmaman lazım. O zaman, eee, tam anlamıyla, eee, güvende hissedersin belki, yani şunun gibi bir şey, yani, eee, X platformunun sahibi, eee, ondan sonra, emm, kendi de o programı kullanıyor, eee, ve kendi bilgileri de belki başkaları tarafından yazdıkları gözüküyor. Sonuçta belki özel mesajları da gözüküyor. Bunun gibi trajikomik hikâyeler de duyuyoruz zaten. Eee, peki hani bunun dışında devlet Hollanda devletinden bahsettin. Mesela işte Türkiye'de de e-Devlet işte, eee, KVKK gibi bilgilerin saklandığı, eee, platformlar var. Bunların güvenliği, eee, ne güveniyor musun sence nasıl? Birtakım hani böyle bazen duyuyoruz işte bir, iii, kimlik numaraları çalındı vs. Kendini nasıl hissediyorsun böyle? Yani eyvah, hani, kimlik bilgilerim çalındı, başıma bir iş gelecek hissi, eee, oluyor mu sende?
Yani, evet. Bence de. Hı hı. Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, aslında o bu duyguyu daha önce hissettim. Eee, çünkü haberlerde gördüğüm zaman, yani e-Devlet'le alakalı kötü haberler internette gördüğüm zaman işte birinin hesabı çalınmış veya ona saldırı olmuş falan. Tabii ister istemez, eee, ben de kendi güvenliğimden şüphe duyuyorum aslında. Yani şifremi sıfırlıyorum, e-Devlet şifremi ve, eee, bakıyorum yani adıma a açılmış olan herhangi bir şey var mı falan filan diye. Aslında, eee, yani sonuçta büyük bir, yani devlet toplumunun bir sitesi. Herhâlde gerekli önlemleri alıyorlardır diye umuyorum ama aslında çok da güvenmiyorum. Çünkü yani saldırmak isteyen bir açığını bulur illa, aaa, bulabilir. Ama ben her zaman, eee, kendi kimlik bilgilerimi falan g özel tutmaya çalışıyorum. Yani hiçbir şekilde
Hı hı. Haklısın, doğrusunu yapıyorsun. Evet, en güzelini yapıyorsun. Eee, zaten, eee, her zaman söyledikleri gibi, eee, sitelere girerken, işte, bankaya girerken kimlik bilginizi paylaşmayın gibi özel bilgilerin paylaşılmaması gerektiği söyleniyor. Eee, verdiğin bilgiler için teşekkür ederim. Eee, çok, eee, sisteme böyle dijital, eee, gizliliğe çok güvenmeyen, hani gizlilik konusunda hassas birisin. Aslında haksız da sayılmazsın. Eee. Hak çok da haklısın aslında, hele şu dönemde. Eee, verdiğin bilgiler, eee, için teşekkür ederim. Eee, seninle konuşmak keyifliydi.
Hı hı. Hı hı, evet. Evet. Hı hı. Eee, evet. Biraz, ııı, hı hı. Hı hı. Aslında, hı hı, evet. Hı hı. Aslında evet, eee, ben de biraz daha bilgi vermek istiyorum bu konuda. Eee, yani olursa, tamam. Aslında, eee, VPN konusunda tekrar biraz daha konuşmak istiyorum. Eee, tabii bunlar, eee, bizim gizliliğimizi aslında koruyor. Bir şekilde, eee, bilgisayarın ko numaralarını farklı yerlerden kitle eee, kilitleyerek veya işte bizi başka yerde göstererek falan.
Tabii. Hı hı. Evet. Evet, aynen öyle. Hı hı.
Eee, bu durumda, aslında bu uygulamaları belli bir düzeye kadar kullanabiliriz. Yani kişisel gizliliğimizi aslında, eee, ön plana koyarak. Hı hı, evet. Yani çünkü, yani, bunları hiç kullanmasak aslında, eee, korktuğumuz yerden, işte, ne derler ona, bir atasözü vardır. Hani, işte doludan kaçarken yağmura yakalandım. Yani m öyle bir şeyler olabilir.
Anlamak açısından değil mi? Aynen öyle.
Biraz da somut araç, uygulama, ııı, kullanmak gerekiyor bu konuda düşünürken gizlilik konusunda.
Hı hı.
Mesela benzersiz şifreler, aaa, yönetili
Şifre varyasyonları denemekte fayda var, aynen öyle. Yani, eee, biz kendimize düşen görevleri aslında yapsak, eee, bir yere kadar, eee, bizi koruyacaktır diye düşünüyorsun. Çok da haklısın, çok da mantıklı dediklerin. Emm
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, mesela bilgisayarlarda, eee, şifre oluştururken, bilgisayar, eee, kendi otomatik şifre oluşturduğu oluyor bazen. Iıı, onları aslında biraz daha kullanmak güzel olur. Çünkü güçlü şifreler oluşturuyorlar ki bu da aslında aklında kalmıyor ama bilgisayara falan not ettiğinde Hı hı.
Evet, haklısın. Evet, haklısın.
bilgisayara falan not ettiğinde, bu, ııı, bilgisayarın kendi özel oluşturduğu şifreleri, aslında onlar da senin ki dijital gizliliğini bir adım daha güçlendirebilir, öne çıkarır.
Aynen öyle.
Evet, yani eee dijital gizliliğe herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Eee, elinden geldiğince, eee, özel bilgilerini paylaşmaması gerekiyor. Iıı, önemli bilgilerdi. Teşekkür ederim, eee, verdiğin bilgiler için.
Evet. Ben teşekkür ederim.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.